Lagi na lang akong naiinis kasi ang ingay dito sa amin nahihirapan akong mag-focus. Minsan nagkakamali-mali na ako sa trabaho ko, no'ng nakaraan imbes na Sandra 'yong na-type ko Sandro gano'n. Tapos, minsan 'pag nag-e-excel ako mali-mali 'yong, ah, napupuntahan ko na 'yong mga tab, ganyan. So, sabi ko parang ano, 'di sa iba na lang siguro ako magtatrabaho, hirap makapag-focus sa bahay kasi maingay 'yong mga bata dito, eh. Madami kasi akong mga ano pamangkin, saka mga kaanak na mahirap pagsabihan.
O, naintindihan ko 'yong nararamdaman mo 'no lalo na sa usapin na, ah, kailangan mo talagang matapos 'yong mga gawain mo. Pero, matanong ko lang, ano 'yong mga ingay na madalas na naririnig mo do'n sa bahay ninyo?
Umiiyak o kaya nag-ta-tantrums na bata, gano'n o kaya may, ah, gustong ipaabot 'yong mama ko kasi minsan pala utos, eh. Alam na nagtatrabaho ko sa bahay nag-uutos pa rin o kaya minsan may naghuhugas gano'n, nakaka-distract kasi lalo na kapag, halimabawa may nakabara do'n sa ano namin, ta's 'yong mama ko, "Ano ba 'yon, sino na naman ba naghagis ng ganito dito?" Siyempre ako, minsan may meeting ako o kaya, ano minsan may kailangan akong tapusin may mga den data entry task ako na dapat matapos ng ganito within 2 hours. Hindi ko siya matapos ng matiwasay kasi minsan naapektuhan ako, ganon.
So, eh, pagkakataon na yun, nakakausap mo ba yung pamilya mo na, "Oh, sa ganitong oras dapat walang maingay." Yung mga ganun na na nasubukan mo na ba silang kausapin?
Oo, pero halimbawa sinabi ko 'yon, maintindihan nila 'yan. Ilang araw lang, uulit na naman 'yan. Pinakamatagal na linggo pagkatapos ng isang linggo, ano balik na naman sila sa dati, mag-iingay na naman sila, gano'n.
Oo, mahirap 'yon, 'no? Eh, ano yung pinaka-ano yu yung pinaka na na-trigger ka na talaga na parang dumating sa punto na, "Grabe naman dito sa bahay." Hindi hindi ka makapagtrabaho talaga, may pangyayari bang gano'n? Na parang hindi mo na talaga kinaya na, "Ay naku, ayoko na dito magtrabaho, maghahanap na lang ako ng ibang lugar."
Oo, kasi nung one time may meeting kami, narinig ng ano manager ko yung pagsisigaw ng mama ko, buti na lang tagalog. So, hindi niya naintindihan kasi meron ding mga hindi magandang nasabing salita kasi galit, ganiyan. Yung parang dun ako napaisip na paano kung nakakaintindi 'to o baka may makapagsabi ng english na hindi magandang word. So, ano baka maapektuhan yung tingin sa'kin, kasi alam mo naman ngayon sa mga trabaho, 'di ba, kapag nag naka-work from home ka inaasahan talaga na dapat yung pinagtatrabahuan mo yung space na meron ka, eh, yung parang hindi ka magugulo. Yung walang maging istorbo sa'yo gano'n kasi, 'yon ang kailangan nila, eh, yung matatapos yung gagawin pinapagawa sa'yo ng matiwasay. So, ayun do'n lang ako, do'n ako natakot, gano'n.
Oo. Oh. Ano, 'no, nabanggit mo na rin kasi kanina na parang, 'di ba, nga sa work from home, inaasahan na may maayos na lugar. Diyan ba sa bahay ninyo, meron kang sariling kwarto o meron kang sariling working space? O open yung bahay ninyo?
Open yung bahay namin, eh, kasi yung kwarto, dalawa kami dun o kaya tatlo, ganun. Parang nagshi-share kami ng kapatid ko. Kapag nandun naman ako sa may lamesa, tahimik siya minsan pero kapag may magluluto na iingay na uli ganun. Meron ako ditong space na kung saan ako talaga nagtatrabaho kaya lang minsan 'pag umuulan, ah, medyo may tulo pero naayos naman na. Medyo mainit nga lang, tapos walang aircon dun sa part na yun kaya mas gusto ko sa kwarto ganun o kaya sa la ano may lab lamesa, oo.
Oo, ngam Hindi ka komportable din, 'no? Sa mga ganyan 'no, ano siguro, dahil ano dahil ang kailangan mo'y katahimikan tapos working space, ah, siguro ano maging consistent ka para ma-practice talaga sa bahay ninyo na ano, mapag-usapan 'yong hangganan at 'yong mga inaasahan na, "O, sa ganitong oras talaga wala munang dadaan, wala munang mag-iingay, sa ganitong oras dapat ganito, kasi ganito 'yong gagawin ko." Pero, nabanggit mo na rin 'di ba, na kahit sinasabi mo 'yon ilang linggo, babalik ulit sa dati. O, parang ano, ap haba-habaan mo pa ang pasensya mo, kasi kung hindi mo talaga choice at hindi pa talaga kaya na, parang magbukod ka o makahanap ka ng working space kasi medyo magas din, ma medyo magastos din talaga 'di ba, kailangan mo din talagang maglabas ng pera, eh, sa economy pa naman natin ngayon hindi ka basta-basta makakapaglabas ng, pera dahil sa taas ng mga bilihin. Ma-practice mo sila at mag-ano para, ma maging tawag dito, maging muscle memory sa kanila na, "Ah, sa ganitong oras si ate, bawal maingay, dapat ganito, dapat si si nanay hindi muna magluluto ng ganitong oras kasi nagtatrabaho." So, consistency 'yong kailangan nila at siyempre 'yong pasensiya naman sa 'yo, 'di ba? Maliban doon, ano pa 'yong ano, ah, na-flag ka na ba dahil do'n sa ingay na nararanasan mo at hindi ka makapag-focus?
Mm. Oo. Mm. Oo. Hindi pa naman pero may isang time na tinanong ako bakit maingay yung background ko tapos yon do'n ako natakot nga yon nga nakuwento ko kanina yong nagalit ako ganyan. Pero ano lang naman talaga hindi naman din na pinapansin kasi nagagawa ko naman talaga ng maayos yong trabaho ko. May mga pagkakataon lang na nagkakamali ako, pero kasi ako naman 'pag nagkaka 'pag natapos ko yung isang gawain binabalikan ko siya para ma-scan ko kung ano pa yung mga dapat kong ayusin o kung meron man akong na type na mali itatama ko, gano'n. Kumbaga gusto ko kasi ano, 'yong polish gano'n 'yong gawa ko. Kaya, nakikita ko din, tapos kung minsan na, na nasisisi ko sila na, "Kasi ang ingay n'yo kanina, kaya nagkaganito ako", ganyan. Pero naiintindihan ko din naman kasi nga ,maraming 'yong mga bata hindi din talaga sila mapakiusapan kasi mga, ma mga matatanda naman dito sa amin naintindihan naman nila saka bihira lang naman sila nandito. Eh, 'yong mga bata kung minsan 'pag nag-away, ayan diyan sila nagsa-start maging ano, maingay. Siguro sasabihan ko na lang din na hindi muna puwede sila magpunta dito kasi parang compound 'yon sa amin eh, 'yong mga anak ng mga pinsan ko, nakakapunta sa amin tas do'n mahilig maglaro nga dito ganyan.
Oh. Oo. Hmm. So, ibig sabihin 'yong bahay ninyo parang ayon pala ang communal fay na communal place ng mga pamangkin mo, kasi mas open sila tapos nandiyan yung mama mo 'di ba? So, madalas silang d'yan talaga sila nakakapaglaro, uh.
Oo, kasi ano eh. Minsan sa labas. Ah, yun nga, pagka halimbawa, tapos na meeting ko tapos maingay sila o kaya hi kung hindi pa naman tapos, ipo-pause ko muna o aalis muna ako. Tapos biglang sabi ko, "Do'n muna kayo sa labas, maingay kayo." Tapos 'pag ayaw, tinatawag ko yung mga magulang para matakot. Gano'n ang ginagawa ko na.
Kung ano, tawagin sila. Mm. Kasi sa mga bata talaga ka ang kailangan talaga natin pag-unawa, eh, di ba? Kasi hindi pa nila naiintindihan yung mga bagay-bagay. Pero kaya tama yung ginaw ginagawa mo din 'no na ang kakausapin mo talaga yung mga magulang nila kasi mas maintindihan nila at siyempre, mas may takot din kasi yung mga bata dun sa mga magulang at mas nakakatanda sa kanila. Kaya tama 'yon 'no, ano, ah, consistent lang din na pakiusapan mo 'yong mga magulang nila. Kasi siyempre, ah, kailangan din natin ay ano, kababaang loob sa kanila dahil nagtatrabaho ka. Hindi naman pwedeng lagi kang ma-hassle dahil dun sa naririnig mo. Kasi kahit na sabihin nila sa'yo na, "Oh, mag-ano ka kasi mag mag-download ka ng mga noise cancelling na app, di ba?" Pwedeng hindi na nar naririnig ng mga nasa call mo o nasa meeting mo yung ingay nila, pero ikaw naman, naririnig mo naman yung ingay nila, 'di ba? <chuckles> Oo. So, at the end, wala din. Parang wala ding wala ding sense 'yong pagkakaroon mo ng noise cancelling kasi naapektuhan pa rin talaga 'yong trabaho mo 'no. Kaya sa ganyan, eh, ano nung nakakausap mo naman 'yong magulang mo, yung halimbawa, mama mo, ano namang sabi nila?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm nga, eh. Ako ang nadi-disturb, mm. Ah, sila naman nag-a-adjust naman sila. Kaya lang may mga time na halimbawa kasi may biglaang pumupunta dito eh, do'n lang ako naiistorbo ng konti. Pero sila mama kaya naman nilang talagang mag-ano. Ano lang siguro na hirap lang din talaga ako mag-focus o kaya puwede ko kayang sanayin nalang yung sarili ko, 'no? Maghanap ako ng way kung paano ko makakapag-focus kahit maingay. Ba
Saba oo, sa ganyang mga ano 'no, sa mga ganyang sitwasyon, may mga tao talaga na parang nasasanay na sa ingay. Halimbawa, lalo na yung mga ano 'di ba, yung mga kinalakihan na nila yung sitwasyon na maingay tapos dikit-dikit yung mga bahay. So, napa-practice nila 'yon. Siguro, ayun na yung pinakasa last na resort mo sa pagkakataon na tanggapin na ganun talaga kaingay, 'no? Pero maliban sa pagtanggap, 'di ba siyempre consistent pa rin dapat talaga yung pagpapaalas pagpapaalala, 'no? Pero huwag mo nalang i-burden yung sarili mo na 'pag gumagawa ka na ng task, ang ingay na nila, para mas kahit papaano ang iniisip mo yung task mo kaysa doon sa ingay na naririnig mo doon sa ibang tao. Kasi yung focus naman napa-practice talaga eh, mm, yung focus ng isang tao napa-practice na yan. Sa tingin mo ba, ikaw mismo, hindi hindi hindi ka talaga yung ma-focus na tao kapag nakakarinig ka kaagad ng ingay, nawawala ka na sa ano, sa ritmo, o sa focus?
Mm. Oo. Mm. Tama naman. Depende naman kasi kung halimbawa naghuhugas lang naman ng plato o kaya nagwawalis, hindi ko naman sinasaway yun. Talaga yung ingay lang ng mga batang nag-aaway yung nakakaano sa'kin. Kasi kung minsan may nahuhulog tapos natataranta ako, ano gagawin ko. Minsan wala kasing mga matatanda nasa labas, gano'n. So, bubuhatin mo, tapos ilalabas mo sila. Ganun yung nagiging ano sa akin, effect, parang do'n ako nag-i-istorbo talaga. Kasi medyo nakaka-tense na 'yon 'pag gano'n. Baka mamaya may nadulas na pala, 'di ba?
Oo, saka 'di ba ano, bilang matanda din tama din naman yung naisip na ano mo, naiisip mo na mag-o-overthink ka talaga sa kanila lalo na 'pag biglang nagsisigawan. Eh, yung mga bata pa naman 'pag naglalaro, yung sigaw nila napaka OA, eh, 'no. Akala mo kaagad may nangyayari, pero bonding lang pala nila yun. Pero siyempre, hindi ka rin pwedeng mag ano, magpakampante na, "Ay, hindi. Naglalaro lang 'yan." Kasi hindi natin alam yung tumatakbo sa isip at kakulitan ng mga bata. So, yun. Dun sa sitwasyon na yan 'no, dapat talagang makausap diyan yung mga magulang nila. Kasi hindi mo rin ano, tawag dito, yung responsibilidad din na dapat maasikaso nila at mabantayan yung mga anak nila nasa kanila yun, eh. Kaysa sa'yo, maliban sa na jajahe ka na, iniisip mo din na dahil malapit sa'yo yung bata ,responsibility mo rin sila na baka 'pag may nangyari sa kanila, ang isipin pa mas pinau mas inuuna mo pa yung trabaho kaysa sa buhay nung mga bata, 'di ba?
Mm. Oo. Tama. Yun na nga, eh. Saka ako din naman yung naiistorbo kaya siguro naman meron akong, uhm, yung karapatan na hindi naman mang-a mag-away siyempre, 'yong magsalita ba o makiusap ayun, sa kanila. Naisip ko din 'yang mga nasabi mo. Actually, magaganda nga 'yong mga points mo. Uy, thank you pala diyan ha, kasi mas lalo akong ano, naliwanagan 'yong isip ko kung ano ba yung talaga yung mga gagawin ko. Siguro, hindi na lang ako mahihiyang magsabi, mag-reach out na lang din talaga ako na bawal sa ganitong oras do'n sa mga magulang since hindi ko naman din talaga puwedeng patulan 'yong mga bata lalo na't ano, iyakin din sila 'pag nasisigawan. Uy, ayan, thank you pala again. Okey.
Mayroon, oo. Tama. Mm. Salamat.